हाँ, जी। मेम, मतलब कि अपने को जैसे न्यूट्रिशन के लिए या कुछ भी घर का ही मतलब जो, आहार लेना चाहिए।
जी, जी।
जो फास्ट फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इनसे अपने को एक स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और अपना जो दिनचर्या है, इसमें भी अपने को वो लेज़ीनेस और वो वाला तनाव वगैरह कुछ नहीं आता। और एक अ, सुबह इसको व्यायाम करने से एक तो अपने को स्ट्रेस लेवल पूरा तनाव कम हो जाता है।
जी। बिल्कुल बि जी, जी, जी।
हाँ जी, तो अपना एक दिमाग भी थोड़ा अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो न, आप मतलब की इसमें डेली सुबह-शाम व्यायाम करते हो या फिर एक टाइम में सुबह?
जी। अ, मैं ज़्यादातर सुबह ही करती हूँ। मुझे समय भी सुबह ही मिलता है। शाम को जब मैं काम से वापस आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस समय अगर मैं व्यायाम करूँ या प्राणायाम करूँ, तो मेरा एक तो शरीर में ऊर्जा नहीं होती कि मैं वो व्यायाम अच्छे से कर पाऊँ और दूसरी बात प्राणायाम में भी अगर मैं उस समय प्राणायाम करने की कोशिश करूँ, तो मैं सो ही जाऊँगी। तो इसीलिए मैं शाम को नहीं करती, मैं ज़्यादातर सुबह ही अ, अपना अभ्यास करती हूँ।
हुँ।